<giggles> เนี่ยแหละค่ะ มันกำลังจะ ต่อไป คือตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็น แบบ โอ้โฮ เย็นเฉียบเลยค่ะ เป็นแบบลมหายใจนี่กลายเป็นไอเนาะ คือ หน้าแดง มือแดง แบบจมูกเราแดงอะ หูก็แดง อืม คือทุกอย่างรอบตัวอะ มันเต็มไปด้วยไฟประดับเนาะ สวยมาก แล้วก็แบบว่า มันเป็นกลิ่น ซินนามอน มี ฮอต โกโก้ขายแล้ว คือเราต้องเกริ่นก่อนว่า ในตลาดคริสต์มาสเนี่ย ของขายมันจะค่อนข้างซ้ำ ๆ ๆ ๆ ๆ กัน
ครับ อะฮะ อะฮะ อะฮะ ครับผม
คือ ฮอต โกโก้เนี่ย โกโก้ร้อนเนี่ย โอ้โฮ ก็จะโกโก้ร้อนหลายร้านมากนะคะ ไวน์ร้อนเนี่ย ก็ไวน์ร้อนหลายร้านมาก ไส้กรอกย่างกันหลายร้านมาก จนแบบทั้งตลาดอะมันมีของที่ซ้ำ ๆ แล้วเราก็แบบว่าเดินเลือกของขวัญ เดิน ๆ ๆ ชิล ๆ คิดว่าจะผ่อนคลายสักหน่อย แล้วเดินไปเดินมาเนี่ย
เออ ครับผม อะฮะ อะฮะ ครับ
เราก็ได้มารู้ตัวว่า "อ้าว เรามายืนอยู่ตรงไหนของตลาด?"
อะฮะ กำลังนึกภาพตามอยู่ เพราะว่ามันเป็นตลาดคริสต์มาส แล้วคนมันก็น่าจะเยอะ แล้วเมืองมันก็ไม่ใหญ่ แต่ว่า
ใช่ ใหญ่!
อ๋อ! เมืองใหญ่ อ๋อ คือว่าตะ
คือมันเป็นแบบ หลายซอยอะค่ะ มันมีหลายซอย
มันคือว่า เขาจัด อ๋อ อะฮะ อ๋อ เข้าใจแล้วว่า เราหลงได้ ยังไง? ตอนแรกอะคิดว่า มันจะแบบเหมือนจัด เออ หน้าเซ็นทรัล เวิลด์ นับที่บ้าน เรา อะไรอย่างเงี้ย เออ อะฮะ
คือ ค่ะ ฮึ่ย! ไม่ใช่ ๆ มันใหญ่ยิ่งกว่านั้น คือเดี๋ยวจะอธิบายให้เห็นภาพว่า สมมุติว่า ตอนเนี้ยเราอยู่ที่สยามใช่ไหม? คือทุกร้านในสยามอะก็ขายของคริสต์มาส แล้วก็ยังมีร้านเล็ก ๆ มาตั้งหน้าร้านของเขาอีก
ครับผม

ค่ะ
โอเคครับ
โอ้โฮ ตอนนั้นน่ะ เหมือนสวรรค์เปิดนะคุณ
คือว่าเรารู้ใช่ไหมว่า ถนนเนี้ย คือ ถนนที่เราต้องการจะไป? อ๋อ ยังโชคดี ยังจำได้อยู่
อืม ใช่ ใช่ เพราะว่าถ้าถึง Pearl Street เนี่ย เราก็จะหาเส้นทางกลับบ้านได้
อ๋อ โอเคแล้ว เออ เข้าใจแล้ว
อืม แล้วตอนนั้นน่ะ คือ แต่กว่าจะเดินออกจากความวุ่นวายในตลาดคริสต์มาสนะ โอ้โฮ เราก็ต้องถามทางไปเรื่อย ๆ แบบว่าถามทางเจ้าของร้าน ถามทางร้านขาย ช เทียน แล้วก็มีเดินวนซ้ายไปซ้ำ ๆ บ้าง เดินไปเจอร้านเดิมที่เป็นคนขายคนเดิมบ้าง จนแบบว่า
อะฮะ อะฮะ
เจอทางออกจริงอะค่ะ อืม นี่ตลาดหรือเขาวงกต <chuckles>
เออ โอ ก็ยังดี เนี่ย ก็ยังดี ที่ยังแบบว่าเดินออกมาได้ คือไม่ ไม่เคยไปต่างประเทศ ใน ใน ไกลขนาดนั้น แล้วก็ในช่วงเวลาที่มันแบบคนมันพลุกพล่านขนาดนั้นน่ะ แต่พยายามคิดว่า อารมณ์เหมือนประมาณไป เออ ข้าวสารในวันสงกรานต์ ที่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินชีวิตของเราเลย ไรเงี้ย เออ ก็ ก็เลยแบบ อ้าว ใช้ เออ ถ้ายิ่งมันหลงเข้าไปอีกอะ จะ มันน่าจะน่ากลัวมากเลยอะ แล้วก็ยิ่งต่างประเทศด้วย ไรเงี้ย เออ
อืม ใช่ ๆ คือมันต้องไหลไปกับคน อย่างงั้นเลย อืม ค่ะ คือจะบอกว่า
แล้วมี ได้เรียนรู้อะไรบ้างอะครับ จากวันนั้นน่ะ?

ครับ แล้วจะแก้ปัญหายังไงอะครับ? ถ้าเราไปคนเดียว แล้วมันหลงในที่ คนเยอะขนาดเนี้ย แล้วไม่ มันไม่แน่ใจว่า ใช้ โทรศัพท์ได้ด้วยหรือเปล่าด้วยอะ?
เรา อา ใช้ได้ ๆ สิ่งที่เราจะบอก ก็คือตรงนั้นน่ะที่เราอยู่ตรง Boulder เนี่ยนะคะ มันเป็นบนภูเขา แล้วเพื่อน ๆ เราเนี่ยเขาขึ้นไปเล่นสกี แต่ด้วยความที่ตัวเราเองก็เล่นสกีไม่เป็นเนาะ แล้วก็ ล เลื่อนที่มันผูกกับกวางเรามันก็ขาดด้วย เราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปบนเขากับเขา เลยมาเดินตลาดเนี่ยแหละ จน เราก็พยายามอะค่ะ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิด map
อะฮะ อะฮะ ครับ อะฮะ
ไม่ ส อยากจะเชื่อว่า เคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะคะ
ครับ
เราไม่ได้จ่ายค่าเน็ต
อย่าบอกนะ ไม่มี สัญญาณ โอ้โฮ! <laughs> แย่กว่าไม่มีสัญญาณอีก
<chuckles> คือมีนะสัญญาณน่ะ แต่เน็ตน่ะไม่มี นึกออกไหมคะ? แบบเน็ตหมดแบบสวย ๆ เลยแหละทีนี้ <chuckles>
อะฮะ อะฮะ เออ นึกออก โอ้โฮ แล้วแก้ปัญหายังไงอะ? เราอยู่ต่างเมืองต่างที่ด้วยอะ ต่างบ้านเราอีกอะ อย่างเงี้ย
อะ แล้วจังหวะนั้นเนี่ยมือเราก็ถือแก้วโกโก้ร้อนอยู่ แล้วมือก็สั่นเลยนะ เพราะเราไม่รู้ว่ามันเนี่ย หนาว หรือว่าพอเราตื่นตระหนกกันแน่ เพราะตอนนั้นน่ะสมองเราเหมือนมันเริ่มวิ่งไปหาเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดอะ ว่าแบบ ถ้าหาทางกลับบ้านไม่ได้ทำยังไง? แล้วถ้าต้อง ยิ่งเดินยิ่งหลงกว่าเดิม เราจะทำยังไง? เงี้ยค่ะ
อะฮะ เออ ใช่ กำลังคิดอยู่ เพราะว่าถ้าเราไปถามคนอื่น เราก็ไม่ เขา ล กลัวว่าเขาจะอธิบายในรูปแบบที่มันยากกว่าที่เราจะทำความเข้าใจได้ ใช่ แล้วทีเนี้ยแก้ไขปัญหายังไงอะครับวันนั้นน่ะ? เพราะว่าเน็ตก็ไม่ มี ต่อ ติดต่อเพื่อนก็ไม่ได้ เพื่อนก็เล่นสกีอยู่
ใช่ แล้วก็จะหลงไปกว่าเดิม อืม ค่ะ ค่ะ อืม คือมันเป็นความกลัวด้วยนะ ตอนนั้นเราก็กลัว เพราะว่า มันไม่ได้อันตรายหรอก แต่มันรู้สึกโดดเดี่ยวอะค่ะ มันเหมือนเราโดดเดี่ยวแบบเต็มรูปแบบ แล้วทีเนี้ย คือหัวเดียวกระเทียมลีบ แล้วสิ่งที่แบบ ตอนที่เรารู้สึกว่า เราหลงแบบไม่รู้ทิศทางสุด ๆ อะ เราก็เลยหยุด ใช่ไหมคะ เราก็หยุดเดินก่อน แล้วก็ <sighs> ไปหายืนพิง เสา แล้วก็ อืม เราก็ ส สังเกตว่า ทุกซุ้มอะมันคล้ายกันเนาะ แต่บางอย่างมันต้องมีจุดเด่นเล็ก ๆ ซ่อนอยู่ อา
อะฮะ ใช่ อะฮะ ครับ อะฮะ อะฮะ มีไหม?